الموضوع فيه قرابة فأنت بالنسبة لك هيبقى الموضوع أصعب لإن أنت واخدُه من ناحيتين، موضوع إن هي زوجتك وموضوع إن هي قريبتك في نفس الوقت.
بالضبط مش ال التقليدي اللي أنت يعني أنت وهي كُلّ واحد راح ل في حاله وخلاص الناس مش هتعرف بده فاهم قصدي؟ وخصوصًا إن ما فيش إنّما لمّا يبقى بقى ال ال العيلة نفسها، الزوج والزوجة يعتبروا من نفس العيلة، وعيلة تكون بدرجة الترابط بتاعة عيلتنا، فالموضوع كان صعب بصراحة.
بالضبط. امم، فاهمك آه. آه، طَب وعلى كده أنتم ال ال ال من ناحية ده كان من ناحية والدك؟ ومن ناحية أهلك أنت في البيت؟ من ناحية أ والدها؟ آسف آه، اللي هو والدها إنه كان بي متفهّم الموضوع، من ناحية أهلك أنت بقى كانوا بيساعدوك بأنهي شكل مثلًا؟
والدها، امم. امم.